คือช่วงนี้อะครับผม เวลาไปซื้อของเนี่ยที่ห้างสรรพสินค้าก็ดี หรือบางครั้งเนี่ยจะเป็นช็อปปิงออนไลน์ ก็ หลายครั้งเหมือนกันนะครับ ที่เราอะเคยถามตัวเองเหมือนกันนะว่า เราซื้อของเนี่ย อย่างเช่น ของที่ชอบซื้อเป็นประจำก็มักจะเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แกด แกดเจต ต่าง ๆ หูฟัง อ่า ลำโพงบลูทูท แฟลชไดรฟ์ หรืออะไรอย่างเงี้ย พอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ "อ้าว ที่บ้านก็มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ ใช้อันนั้นก็ยังไม่ทันได้เสียเลย ทำไมเราต้องมีอันใหม่มาอีก?" หูฟังเนี่ยมีเป็นสิบ ๆ อันเลยครับผม พอหันไปมองของที่แบบแขวนอยู่ตามราวเนี่ยครับ พวกหูฟังเอย แกดเจต ต่าง ๆ ก็รู้สึกแบบเสียดายตลอดเลยอะครับ ไม่รู้ซื้อมาทำไมอะครับ
อืม ค่ะ อา อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอะคะ? เราซื้อทุกวันเหรอคะ? หรือว่าเป็นยังไงคะ? พอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
จะ มักจะซื้อในช่วงเทศกาล อ่า เลขเบิลน่ะครับผม อย่างเช่น วันที่ 1 เดือน 1 วันที่ 2 เดือน 2 อย่างเงี้ยครับผม ซึ่ง เอ่อ ตอนที่ซื้อช่วงนั้นเนี่ย เราเห็นว่า ราคามันจะ อ่า พวกแอปพลิเคชันต่าง ๆ เนี่ยมักจะจัดโพรโมชันเนี่ยที่ถูกกว่าปกติบ้าง ไม่คิดค่าส่งบ้าง แล้วสุดท้ายอะเราก็โดนตกทุกทีเลยอะครับ
อ๋อ อืม อืม ค่ะ แล้วมีการวางแผนไหมคะ? ใน ในประจำเดือน อย่างเงี้ยค่ะว่า เราจะซื้อของแบบที่เรา ที่เราอยากได้ อย่างเงี้ยค่ะ กี่ครั้งต่อสัปดาห์ หรือว่ากี่ครั้งต่อเดือน ไรเงี้ยค่ะ เรามีการวางแผนแบบนี้บ้างไหมคะ?
ไม่เคยมีการวางแผนอะไรเลยครับ ส่วนใหญ่มักจะซื้อของตามความรู้สึกมากกว่า แต่ เพียงแต่ว่าพอมันเกิด อ่า พฤติกรรมแบบนี้เรื่อย ๆ อะครับ ก็เริ่มรู้สึกว่า ของที่เคยซื้อมาอันเก่า ๆ เนี่ย ชนิดเดียวกัน อย่างเงี้ยครับ ยังไม่ทันเสีย ยังใช้งานได้อยู่เลย แต่ของใหม่เราก็มาอีกแล้ว แล้วเราก็จะเห่อมันอยู่สักระยะหนึ่งอะครับว่า แบบ เฮ้ย หูฟังอันใหม่ โอ้ อันนี้เสียงดี นู่นนี่นั่น สุดท้ายก็กลับไปแขวนบนราวเดียวกันกับเพื่อน ๆ ของมันแหละครับผม
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ แล้วพอดู ซื้อเสร็จแล้วอะค่ะ ความรู้สึกแรกที่มัน รู้สึกยังไงอะคะ? รู้สึกแบบ เป็นยังไง? แล้ว แล้วได้บอกใครไหมคะ? หรือว่าเรา เราทำยังไงกับ จัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงอะคะ?
ความรู้สึกแรกเนี่ยสำหรับการสั่งซื้อเนี่ย เป็นอะไรที่รู้สึก อ่า เหมือน เหมือนเป็นการปลดทุกข์อะไรบางอย่าง เหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่าง เรารู้สึกว่า เราเนี่ยสามารถที่จะแบบ อา นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการ แล้วเราใฝ่ฝัน มันสุขสุด ๆ มันดี มันเลิศ อา แล้วก็ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่าง "ถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้ ทั้ง ๆ ที่มันถูกเนี่ย เราจะสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะครับ" อะไรแบบเนี้ย มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอาจจะฟังดูตลกนะครับ แต่เรารู้สึกแบบนั้นจริง ๆ แล้วพอเรา แบบว่าจะพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วเนี่ย สุดท้ายก็ต้องสั่งกันอยู่ดีแหละครับผม แล้วช่วงเวลาสั่งเนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้บอกใครด้วย เพราะว่าเรารู้สึกว่า ก็ ค ก็จริงอยู่ครับมันเป็นเงินของเรา เราหาเงินมาเอง อะไร หามาเอง แต่สุดท้าย พอมันเยอะเกินไปเนี่ย เราก็เริ่มรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมาเหมือนกันครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม งั้นลองแบบนี้ไหมคะ? ลองหาใน อาจจะมีการทำรายการ รายละเอียดไว้อะค่ะว่า ลงบันทึกไว้ก็ได้ค่ะในการซื้อแต่ละครั้งหนึ่งอะค่ะ อย่างเช่นว่า ในวันนี้ ใช่ไหมคะ ซื้ออะสิ่ง สิ่งไหนไป อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ลงรายละ รายการไว้อะค่ะ อาจจะลงราคาไปด้วยก็ได้นะคะ เพื่อให้เราย้อนกลับมาดู เราจะได้รู้ว่า อ๋อ เรามีสิ่งนี้น่ะค่ะซื้อไว้แล้ว อะ เราจะได้แบบมีการแบบเตือนใจของตัวเองอะค่ะว่า งั้นเราควรซื้ออันอื่นดีไหม? หรือว่าเราควรหยุดตรงนี้ไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ
น่าสนใจมากเลยนะครับ สำหรับวิธีการที่จดบันทึกไว้เนาะ เพราะว่า เอ่อ การที่คนเราเนี่ยอยากจะซื้อของที่เราชอบ เพื่อมาสนองนีดตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการจดบันทึกบ้าง ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะใช้ในการควบคุม แล้วก็คอยดูว่าในเดือนนี้ หรือในปีนี้ หรือในวันนี้ เราเนี่ยซื้อเยอะเกินไปหรือยัง? อืม <tsk> น่าสนใจเลยนะครับสำหรับวิธีนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ แล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แนะนำ ให้ ให้ลองทำดูนะคะ ก็คือเวลาที่เราจะซื้ออะ เกิดความรู้สึกแบบว่าเราอยากจะซื้อนะคะ เราลองแบบ กลับไป ยังไม่ซื้อตอนนั้นนะคะ ลองทบทวน คือบางทีการจัดพรอ พรอเจกต์ หมายถึงว่าการจัดโพรโมชัน หรือว่าบางทีมีพรอเจกต์อะไรบางอย่าง ที่ ที่เราจะต้องซื้อ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราอะมีเวลาคิดอะค่ะ ลอง ใช้เวลาสักประมาณ 1 วันนะค่ะ ก่อนตัดสินใจจะซื้ออะค่ะ แล้วลองดูอะค่ะว่า ในวันถัดมาอะค่ะ ถ้าเรายังรู้สึกอะค่ะว่า มันจำเป็นกับเราจริง ๆ อะค่ะ แล้วเราค่อยกดซื้ออะค่ะ มันจะเป็นการ คล้าย ๆ ระงับใจไว้อะค่ะ ไม่ ไม่มือลั่นอะค่ะ ก่อนที่จะซื้ออะค่ะ
ครับ ครับ อา ก็คืออาจจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน แต่ทีเนี้ยไอ้ <tsk> พลังของการที่มันเป็นโพรโมชันของวัน วันเบิลเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็น สิบ เดือน 10 หรือว่า 11 เดือน 11 เนี่ย มันค่อนข้างที่จะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะครับ แบบเนี้ยครับ หักห้ามใจตัวเองยังไงดีอะครับ?
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ในการที่มีโพรโมชันอย่างงี้นะคะ ก็อยากจะให้แบบเตือนสติ หรือว่าบอกตัวเองค่ะ มันจะมีการตัดสินใจระหว่างอารมณ์กับเหตุผลนะคะ ในบางครั้งอะค่ะ การที่เขาจัดโพรโมชันมา มันจะเป็นการซื้อด้วยอารมณ์อะค่ะ บางทีอารมณ์อะค่ะ ของ ของวัน สมมุติว่าอาจจะเป็น 10/10 ใช่ไหมคะ แต่ว่าอีกวันหนึ่งค่ะ 10/11 อะค่ะ อารมณ์ของเราอะค่ะ อาจจะไม่มีความรู้สึกอะค่ะที่อยากจะซื้อแล้ว ก็เลยอยากจะให้ลองแนะนำดูว่า เราลองคิดก่อนนะคะ แล้วก็อีกวันหนึ่งอะค่ะ ค่อยตัดสินใจอะค่ะ ยังดูว่าเรามีความต้องการอย่างงั้นอีกไหม? เพราะว่า 11/11 มันก็จะมีเกิดขึ้นอีกอะค่ะ เราก็อาจจะเปลี่ยนแผนของเดือนนี้ ใช่ไหมคะ ไปเป็นเดือนหน้า อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ได้ ถ้าเกิดเรายังมีความต้องการในสิ่งนั้นอยู่อะนะคะ
อา ให้อยาก ฮึ อา ครับ ก็อาจจะต้องโฟกัสที่ความจำเป็น แล้วก็ดูด้วยว่า อา ของเหล่าเนี้ยมันจำเป็นจริงไหม? เพื่อที่จะได้ชะลอความคิดของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เราจะได้ชะลอการที่เราซื้อด้วยอารมณ์อะค่ะ ตัดตรงนี้ออกไปก่อนน่ะค่ะ เพื่อที่ อย่างที่คุณเล่ามาว่า คุณน่ะมีของที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีหูฟัง มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเยอะแยะ เราซื้อมาเหมือนกัน เหมือนเดิม อย่างเงี้ยค่ะ เราจะได้ตัดตรงนั้นน่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดเรา ไอ้ อ่า ที่แนะนำให้ลองจดบันทึกไว้ ใช่ไหมคะ เราก็จะเห็นค่าใช้จ่ายอะค่ะที่มันเกิดขึ้นน่ะค่ะของแต่ละวัน หรือว่าแต่ละครั้งที่ซื้ออะค่ะ เราก็ได้ควบคุมได้ว่า มัน เราจะ ซ เราจะหยุดการซื้อเฉียบพลัน แบบที่มันต้องซื้อ ณ เดี๋ยวนั้นไปได้อะค่ะ อาจจะช่วยได้นะคะ
ครับ อือฮึ อืม อือฮึ อ๋อ ครับ จริง จริงด้วยครับผม เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่า เอ๊ เงินเดือนเราเนี่ยหายไปไหนกันหมดเลย ในแต่ละเดือนเนี่ยได้มาประมาณเนี้ย โอ้โฮ ทำไมทุกทีมันจะเหลือกิน แล้วทำไมกลายเป็นว่าเราต้องมาเกิดอาการเดือนชนเดือนตลอดเวลา พอมาคิดตามดูแล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ แกดเจต ต่าง ๆ Accessories เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีของเรานี่แหละ เพราะว่าช่วงหลัง ๆ มานี่ก็ มันไม่ได้จบแค่อุปกรณ์ไอทีแล้วครับ มันลามปามไปจนถึงพวกขาตั้งกล้อง ไฟไลฟ์สดเอย รวมจนถึงแบบ อ่า ตัวกล้อง GoPro ต่าง ๆ อะครับ เพื่อที่จะถ่ายทำหลบคลิปต่าง ๆ ด้วย เป็นงานอดิเรกเพิ่มเติม อย่างงี้ อืม นั่นแหละครับ
อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่แนะนำ ก็คือว่า เราอะค่ะตัดการเห็นคันโฆษณาค่ะ หรือว่าส่วนใหญ่จะซื้อผ่านออนไลน์ ใช่ไหมคะ หรือในบางครั้งอะ เราตัดการเลือกที่จะดูช่องนั้นอะค่ะ หรือว่าเพจไหน ๆ อะคะที่เราสนใจอะค่ะ ตัดการดูไปก่อนอะ มันก็จะช่วยให้เราแบบไม่มีสิ่งล่อใจอะค่ะ ให้เราอะต้องซื้อ ณ เดี๋ยวนั้นเลย อย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะ อ่า ช่วยให้ ให้ตัดความต้องการตรงนั้นออกไปได้ก่อนน่ะค่ะ แล้วเราก็จะมี เอ่อ ไป การโฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะว่า ของที่เรามีอยู่ อย่างเช่น เกี่ยวกับเพือก เพื่อง กล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะ เรามีอันไหน เราใช้เลนส์นั้นไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
ครับ อืม อ้อ จริงด้วยครับ อ อือ ใช่ไหม? อือฮึ อา ครับ อืม จริงด้วยเลยครับ เพราะว่าเหมือน รู้สึกเหมือนกันนะครับว่า เวลาเรามีความสนใจในอะไร เนี่ย เวลาเราไถ Social อะครับ ไม่ว่าจะเป็น Social อ่า Social Media ทั่ว ๆ ไป หรือว่าแอปแพลตฟอร์ม อ่า การขายออนไลน์ อย่าง ช้อปปี้ ลาซาด้า อะไรอย่างเงี้ยครับ เรารู้สึกว่า เวลาเราไถไปเนี่ย เราเจอแต่สิ่งที่เราสนใจตลอดเลย จนบางครั้งเนี่ยมันเกิดอาการที่เราเนี่ยรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ อย่างน้อยอยากจะกดเข้าไปดูสเปก เพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่า แต่ละอย่างเนี่ยสเปกมันเป็นยังไง อะไรยังไง? อย่างเงี้ย เราดูเป็น เพราะว่าเราเคยใช้ เราเล่นมัน ใช่ไหม ก็กดเข้าไปก็ อ๋อ ไอ้ตัวนี้มันราคาประมาณนี้ ความชัดอยู่ที่ตรงนี้ เออ มีไฟในตัว นู่นนี่นั่น เพลินครับทีนี้ แล้วก็สุดท้าย
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ
พอดูไปดูมา อุ๊ย! อันนี้มันถูกกว่าของที่เราเคยมีอีกนะเนี่ย โดนสักหน่อยดีกว่า ปึ้ง! เรียบร้อย กดเข้าตะกร้าไปในทันทีเลยครับ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ คือถ้าเราลดการที่เราจะเข้าไปเห็นโฆษณาต่าง ๆ เพราะว่าอย่างพวกแอป หรือว่า มีออนไลน์ค่ะ เขาก็จะนำส่งในข้อมูลที่เราเคยมีการสั่งซื้อไว้แล้ว อย่างเงี้ยอะค่ะ ถ้าเราลดไอ้พวก พวกนี้ไปได้นะคะ ลดการเห็นโฆษณาได้นะคะ มันก็จะลดการที่เราใช้จ่ายแบบที่มันต้องตัดสินใจ หรือว่าต้องซื้อ ณ เดี๋ยวนั้นน่ะค่ะ มัน อาจจะตัด ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่เห็นของ ของชิ้นนั้นน่ะค่ะ
อืม ใช่ อือ พยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบตัวเอง ใช่ไหมครับ ว่าอะไรที่มันจำเป็น หรือว่าอะไรที่มันยังไม่เสียหายก็อาจจะต้องตัดใจ แล้วก็ตอบตัวเองอีกทีหนึ่งว่า เราจำเป็นที่จะต้องใช้ของสิ่งนั้นด่วนแค่ไหน? อืม แล้วน่าสนใจครับ
ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ หรือว่าบางที ค่ะ หรือว่าบางทีนะคะ เราอาจจะตั้งงบประมาณนะคะ อย่างที่ ที่ถามดูนะคะว่า รายเดือนน่ะค่ะ เรามีงบประมาณอะค่ะสำหรับของที่เราจำเป็นต้องใช้อะค่ะ หรือว่าเรามีของที่เราอยากจะซื้อค่ะ เราให้งบ สมมุติว่าในเดือนนั้นนะคะเรามีอยู่ 1,000 บาทอะค่ะ แล้วเรามาดูตามงบก็ได้อะค่ะ การจดบันทึกมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่างบที่เราตั้งไว้ 1,000 บาทอะค่ะ ตรงเนี้ยอะค่ะของเดือนเนี้ย เราได้ใช้ไปหรือยัง? ถ้าเรายังไม่ได้ใช้ ใช่ไหมคะ เราก็จะ อะ โอเค ค่อย ๆ พิจารณาได้ว่า อา อาจจะเหลืออยู่ 500 บาท ที่เราต้องใช้เดือนเนี้ยค่ะ เราจะ ควรจะดูสเปกแบบไหน? แล้วก็เลือกในสิ่งที่เราต้อง จำเป็นแค่ไหน? อย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
อะฮะ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อุ๊ย! อะฮะ อือ วิธีนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเนาะ การที่เราเนี่ยตั้งงบประมาณให้กับตัวเองแล้วเนี่ย อืม รู้สึกได้เลยว่า ไม่ได้เป็นการแบบเหมือน เขาเรียกว่า หักดิบกับคนที่ชอบชอปปิงหรือว่าชอบแบนอุปกรณ์ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า <tsk> เรา อย่างที่รู้กันนะครับ ผมอะ "ของมันต้องมี" เนี่ยเป็นคำที่ผุดขึ้นมาในหัวตลอดเลยอะครับ แล้วก็มันจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจริง ๆ ในทุก ๆ ครั้ง แบบเนี้ยอะครับผม แต่การที่เรายังยอมตั้งงบให้ตัวเองแบบนี้ ก็เรียกอีกอย่าง เป็นการควบคุมด้วย แล้วก็ไม่บีบรัดตัวเองมากเกินไปจริง ๆ ด้วยนะครับเนี่ย
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือเหมือนว่าให้เข้าใจในความรู้สึกของ ของตัวเองอะค่ะ ว่าเราก็ยังมีความต้องการ เราก็ใช้ ใช้มันไป แต่ว่าเราก็มีงบที่จำกัด แบบนี้นะคะ
ออก มี เรียกได้ว่าจะต้องนำไปปรับใช้บ้างแล้วครับผม สำหรับเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องจดบันทึกความรู้สึก บันทึกสิ่งที่เราเคยซื้อ หรือจะเป็นเรื่องการตั้งงบประมาณในการชอป แล้วก็การที่สำรวจตัวเองก่อนว่า อะ สิ่งจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเนี่ย วิธีเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะนำไปใช้นะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ